Iya, betul. Pasti di pegunungan ya?
Mungkin kalau Mas, sendiri di di sumur ya, sumber a air Mas, ya? Be betul.
Oh ya, sumur sumur ya, kalau di sini sumur sih Mas, sumber airnya.
Eee, sumuk saya. Mas, sendiri ada ini sumur, eee eee, dekat rumah atau di rumah ada ada sumur gitu, galian?
Di rumah di rumah ada sumur Mas, di rumah ada sumur.
Ah, jadi itu sumber sumber a air Mas, sendiri kan? Nah, sumber air dari punya Mas, sendiri kan, mungkin dari PDAM ya?
Eee, enggak, sumber air. Kalau sumur itu, ini Mas, ngebor tanah Mas, cari mata air itu.
Berarti Mas, ngebor tanah? Oke. Nah
Mhm, ngebor tanah.
Nah, kalau kalau misalnya kita bicara PDAM, ya kan. PDAM itu kan sumber airnya ke ini ke reservoir di, daerah ujung sana daerah, pinggiran kan, daerah pinggiran. Kalau kita telusur dari pesisir, dari pinggiran itu ke atas lagi ke daerah gunung, ya kan. Nah, itulah di daerah saya tuh, daerah saya itu hulu, hulu dari sumber air yang dinikmati oleh, eee, masyarakat. Jadi kita di situ kita survei survei air, apakah menemukan atau analisis
Mhm, oh. Iya. Iya, betul, gunung. Oh, hulu. Air berarti berarti airnya banyak ya Mas, di sana Mas?
Ah, nah, ini dia, air di sana banyak. Tapi kan, air itu kan turun dia, turun ke bawah, jadi yang banyak dapat air sebenarnya masyarakat di bawah kalau di tempat kita sebenarnya susah, Mas. Ah, itu susah. Ah, jadi saya mengalami sendiri di situ, eee, waktu kita survei ke hutan, ah, langsung ada kita mengalami asap, ya kan.
Iya. Oh oh, malah susah ya?
Jadi, asap, kita mengalami sendiri. Jadi, kita sampai terbatuk-batuk jadi tenggorokan kita sakit, saya lupa nama penyakitnya kan, eee, paru-paru kering paru-paru kering, ah, saya nggak tahu istilah medas medisnya apa saya nggak tahu tuh, paru-paru kering tapi orang sana sebutnya. Heeh, jadi kalau saya di sana dampak, eee, paling ininya paling terasa itu dampak kesehatan, eee, kalau dampak sosial kayaknya nggak nggak terlalu ini ya, karena masyarakat itu udah terbiasa, nah gitu. Jadi kalau kalau kalau saya tanya Mas, e Mas, pernah tergerak nggak melakukan sesuatu setelah Mas, kan yang nonton berita tuh, tergerak nggak tergerak nggak? Apakah untuk melakukan sesuatu, kalau iya, apa tuh?
Oh asap, karena kebakaran itu, Mas? Oh. ISPA? Oh, paru-paru kering. Oh, istilah medisnya enggak tahu ya? Oke oke. Mmm. Iya sih, masyarakat di sekitar udah, ini ya. Ya, betul betul. Eee, jujur ya Mas, kalau melihat kayak gitu sih, merasa tergerak ya, karena kan, eee, kenapa kok merasa tergerak? Itu, karena kan kita hidup di Indonesia nih, Indonesia ini kan dulu, waktu, saya waktu aku kecil
Mhm. Heeh, Heeh, betul. Heeh?

Ah, betul- betul media sosial ya. Atau media yang lainnya gitu.
Eee, jadi menurut Mas peran media dalam dalam memberitakan atau menyebarluaskan bagaimana dampak kebakaran hutan ini apakah sudah apakah udah cukup gitu? Gimana Mas?
Oke, kalau menurut aku ya Mas, media untuk memberitakan atau memberitahu masyarakat terkait eee, kebakaran hutan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat sih ya, untuk saat ini sebetulnya media sudah bagus Mas untuk memberitahu, kayak semisal penyebab penyeb iya p sudah bagus. Kayak semisal penyebab kebakaran hutan salah satunya adalah, eee, semisal tadi kayak membuang rokok puntung rokok, atau membuang sampah sembarangan, tindakan-tindakan
Heeh. Udah bagus. Heeh. Heeh, tindakan tindakan gegabah masyarakat ya. Heeh.
Mhm, gegabah-gegabah masyarakat itu sudah bagus ya Mas media. Tapi kan kembali lagi ya itu kan kembali ke diri masing-masing dan ke masyarakat masing-masing. Banyak masyarakat itu juga yang susah untuk dikasih tahu ini baik, ini jelek gitu kan ya susah ya Mas. Karena kan setiap orang pemikirannya beda-beda kayak gitu sih Mas kalau aku. Karau Mas gimana tuh peran medianya?
Heeh. Ya, je kalau di sini sebenarnya terbalik Mas, eee, di sini terbalik. Peran media di sini
Oh, terbaliknya gimana tuh Mas?
pera eee, jadi media sini salah fokus masalah itu kan. Eee, mereka, mereka ya itulah di di kepala mereka uang uang uang gitu kan. Jadi mereka, eee, cari uang dalam ini, cari uang dengan cara yang nggak benar. Jadi mereka fokusnya ke birokrasi gitu kan. Mereka fokus ke birokrasi bukan di bukan di penyebab utamanya. Jadi kan yang di sini yang paling, eee, apa ya, yang membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sini sebenarnya pamong praja atau apa ya di sana, ada pamong praja itu apa ya? S
Oh, sama fokusnya gimana? Oh. Oh. Iya, sat Satpol PP.
Satpol PP, eee, di tempat saya bahasanya lain. Tapi itulah perannya di situ. Jadi penyuluhan secara langsung kan dari pertama
Oh begini ya
apa ya namanya, saya lupa namanya.
Kayak penyuluhan seminar-seminar kayak gitu ya, Mas ya. Webinar
Heeh, tapi langsung ke masyarakatnya gitu kan. Eee, malah media gak gak gak ada meliput hal itu. Heeh, langsung terjun.
Mmm, langsung terjun ya. Oke oke oke.
Kamtibmas, kalo gak salah Kamtibmas namanya. Eee, itu dia Kamtibmas, jadi merek
Oh, insight baru. Oh, kapit oh, ya ya ya. Tau tau tau.
Ada kan Kamtibmas tempat Mas? Ah.
Ada ada ada ada ada.
Eee, jadi itulah dia Mas, eee, pembicaraan kita kali ini. Jadi terima kasih udah berbagi Mas ya.
Oh. Ya, seru sih Mas ya. Terima kasih ya, Mas ya.
Sama-sama.